É, olha isso realmente vai me ajudar muito, porque acaba que assim. né, quando eu vou para rua, eu levo 1 dos 2, né, ajudante e deixo o o principal ali, que ele produz, eu deixo ele na fábrica produzindo, e aí vai eu e mais 1 ajudante e fica 1 ajudante para o outro marceneiro que trabalha também, né, para mim lá, que é o o braço direito ele fica na marcenaria produzindo então, a produção não para. E aí, eu vou adotar essa estratégia por filtrar, né, porque de repente eu estou levando o rapaz errado, e o outro que fica na marcenaria talvez ele seja mais produtivo e eu nunca testei eles, né, então realmente eu vou aplicar esses filtros para eu saber, né, qual está desempenhando melhor fora, qual que fica melhor produzindo dentro da marcenaria. Olha, isso realmente vai me ajudar muito. Você acha assim que, e se eu fizer isso no final de ano, pode me atrapalhar ou seria melhor fazer em janeiro? Porque co eu estou com muitos projetos simultâneos, sabe, e às vezes eu fico com medo disso atrapalhar. Você acha que é melhor esperar passar essas épocas de fim de ano, onde eu estou com muita tarefa e manter do jeito que eu estou, ou você acha que seria bom já testar pelo menos nos projetos que eu já conheça os clientes há muito tempo, ali, e tenho uma uma certa um certo conforto, né, com eles. Que que você acha?
Uhum. Olha, eu acredito sim, que nesse momento, né, tendo o final do ano como prioridade, você precisa fazer um mínimo de mudanças possíveis, sabe, se, eh, o prazo agora é algo que vocês precisam fazer, vocês precisam priorizar o prazo de entrega, já faz no aquilo que é o time que está ganhando não se mexe, né, já faz o que é padrão ali. Mas, como você sabe que agora tem esse alto volume nessas datas, ano que vem, tira um tempo para fazer esse filtro, sabe, para alinhar essa constância e qualidade de cada funcionário, para você já separar quem vai para rua, quem é que fica. Isso é muito importante pra gerar também confiança na sua ausência, sabe, então eu acredito que nesse que está agora, né, nesses nesses dias que está quase acabando o ano é importante você priorizar o que já está dando certo.
Uhum. Sim. É verdade. Olha, você tem total razão, sabe, acaba que toda essas confusões que eu estava tendo na minha cabeça, agora eu estou sentindo que está tudo mais claro, porque com esses conselho, essas dicas e estratégias que você me falou, nossa, eu acredito que realmente vai me ajudar muito. Olha, eu te agradeço, tá, pela ajuda, pelo apoio, muito obrigados pelos seus conselhos, acredito que isso vai me ajudar muito e eu já vou colocar em prática. Obrigado, hein!
Imagina, eu fico feliz por ter ajudado, boa sorte.